ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็คือทำแค่ไม่กี่ชั่วโมง แล้วไม่รวมทิปด้วย คือเราได้ทิปด้วยนะคะ แบบทิปอะเราจะอย่างงี้ เราจะมีเทคนิค แบบว่า เออ ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วกันของเราเองเนาะแบบว่า เวลาเราไปเสิร์ฟเราจะรู้ว่า เอ๊ย ช อย่าง อย่างเช่น งานแต่งงานเนี้ยเป็นแบบค็อกเทล อย่างเงี้ย เป็นแบบบุฟเฟต์ อา มันก็จะมีอาหารวางตาม เชลฟ์ ใช่ไหม แล้วเครื่องดื่มอะค่ะเราจะต้องเอาจากครัวอะไปเสิร์ฟนะคะ แล้วเราก็จะรู้ว่า อ่า ลูกค้ากลุ่มไหนอะค่ะที่เขาดื่มนะคะ เขาก็จะเรียกเรา แล้วเราก็คอยเอาไปเสิร์ฟ เราก็ไปถามเขาบ่อย ๆ ว่า "ต้องการอีกไหมคะ?" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เห็นว่าเราแบบดู แล เทกแคร์ดี อย่างเงี้ย เขาก็จะ ให้ทิปเราทุกรอบเลย แบบว่างานเนี้ยทิปสักเกือบ 2,000 เลยนะ มาก กว่าเงินของเราอีก
อือฮึ อือ ๆ อา ครับ ครับ อืม อือ อ๋อ <chuckles> อุ๊ย เดี๋ยวนะ จ ก็คือทิปบางงาน ก็คือเยอะสุดที่เราเคยได้ นี่คือ 2,000 ต่อวัน ต่อคืน เลยเหรอครับ?
ใช่ค่ะ มัน มันจะ 1,800 อะค่ะ ต่อ ต่อคืนเลยอะ
โอ้โฮ อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาให้เรื่อย ๆ แขกเขาให้ทีละคน 2 คน อะไรงี้ใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ คนละ 100 บางคนก็ 500 เลย อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็ดีใจ
อืม โอ้โฮ แล้ว แล้ว แล้ว แล้วอย่างเงี้ย อยาก อยาก อยากถามครับว่าทิปเนี่ย มัน เขา เราได้ตลอดไหม สมมุติว่า 10 งานเนี่ย เราจะได้ เราจะได้แน่ ๆ กี่งานครับ คือทิปร้อยเดียวเนี่ยได้แน่ ๆ กี่งาน?
โอ้โฮ จริง ง จริง ๆ เราได้ตลอดทุกงานเลยนะ ไม่ ไม่รวมทิปแบบ ไม่รวมทิปแยกนะคะ ก็คืออันนี้คือทิปแยกเนาะ ที่เขาแอบใส่มือเราตอนที่เราถือ อ่า เครื่องดื่มไป เราจะมีถาดเนาะ แล้วเราก็จะเอามือวางใต้ถาด เขาจะสอนวิธีเสิร์ฟเราเนาะ แล้วเขาก็จะยัดเงินในใต้ถาดเราอะ แล้วตอนหลังเลิกงาน อ่า แขกเนาะ เขาก็จะขอบคุณเด็กเสิร์ฟ แล้วเขาก็จะมี เราจะรับเงินทุกเย็นค่ะ เงินของเรา พอจบงานเสร็จเขาก็จะเรียกเด็กเสิร์ฟทุกคนมาแล้วก็แจกเงินเลย เป็นเงินสด เสร็จแล้วเขาก็ บ อันนี้แขกเขาให้ทิปพนักงานทุกคนเลยนะ ดูแลดีมากเลย อะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้เพิ่มอีก
ทุกงานด้วย อ อ้อ <chuckles> เออ อือ ๆ ๆ อ๋อ อืม อ๋อ อา